เงิน เงินสดไม่พอ แล้วไม่มีตู้กด หาที่กดไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ น้ำ ม แล้วแบบว่า หิวก็หิว จะกินอะไรก็ไม่ได้ เพราะว่าตอนนั้นน่ะครับผมมันยังไม่มีแอปอะไรมากมาย อย่างงี้ครับ ยังไม่มีแอปอะครับตอนนั้นที่ไปกันน่ะ โอ้โฮ แบบต้องกดเงินสดกันไปอะ แบบ โอ้
ครับ <chuckles> อ๋อ โอ้โฮ ครับ อือฮึ ครับ โอ้โฮ
แล้ว โอ้
ก็คือว่าแบบ เป็นอะไรที่ โอ้โฮ สถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนกัน ใช่ไหมครับ?
แล้วเรา แล้วเรา แล้วเราก็ลืมกดเงินจากกรุงเทพ แล้วเราไปกดต่างจังหวัดก็จะโดนค่าธรรมเนียม
อา ใช่ครับ
อีก อะไรอย่างเงี้ย อ ก็ อื้อฮือ แบบกดแล้วก็ต้องกด ท แล้วดันที ตอนที่กดดันไปกด ไม่กดมาหมด
โอ้โฮ ครับ
กะค้างไว้ในบัญชีก่อน ไรอย่างเงี้ย เผื่อไว้ก่อน ไรเงี้ย โอ้
ครับ อา ก็
ไม่น่าเลย <chuckles>
โอ้โฮ ถ้าพูดถึงปัญหาการเดินทาง ผมว่า <tsk> มันก็ ดี แล้วก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันครับ เพราะว่า มันก็ทำให้เราได้รู้จักเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนที่จะไป ใช่ไหมครับ? เพราะว่าเราเคยเจอข้อผิดพลาดมาแล้ว แล้วก็ไปแก้ไขในครั้งต่อไป
ครับผม ใช่ เราต้องเตรียมตัว เพราะ ใช่ครับ เรื่องรถเนี่ยครับ เรื่องรถนี่เราต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยครับ น้ำมันเบรกนะครับ ผ้าเบรกนะครับ หม้อน้ำนะครับ น้ำมันเครื่อง อะไรเงี้ย เราก็ต้องเช็คให้มันดีด้วยนะครับผม ยางอะไหล่เราก็ต้องเตรียมไป เผื่อยางแตกยางรั่วนะครับ อันนี้ก็เคยเจอที่ยางไปแตกตอนดึก ก็เลยไปไหนไม่ได้ ดึกแล้ว แล้วมันก็
ครับ อ อืม อ ครับ

ใช่ครับ โอ้โฮ อย่างงี้ก็นั่นเลยครับ แต่ ของผมก็หลาย <chuckles> แล้วก็ล่าสุดนี่ไปเชียงใหม่มา คือขับรถเอารถไฟฟ้าไปให้พี่เขาที่เชียงใหม่
ครับ อือฮึ
อืม พี่เขาก็ไปทำ อะไรนะ รถเช่าที่เชียงใหม่ ก็เลยขับเอารถ เอารถไปให้พี่เขา อะไรอย่างเงี้ยครับผม เขาซื้อที่กรุงเทพ อ่า แล้วเขาก็ อ่า ให้เราขับขึ้นไปส่งให้ ก็ได้เทสต์รถด้วย โอ้ ก็รู้สึก เออ ก็สนุกดีแล้วก็
อือ ครับ ครับ
ไปเจออุบัติเหตุ แต่เราไม่ได้เป็น เป็นเจ้าของอุบัติเหตุอะครับ เห็น ดีนะครับที่มีชาวบ้านเขาก็โบกว่า "ให้เข้าทางนี้เลย ทางลัดทางนี้เลย ให้ ให้ไปอ้อมทางนี้เลย เพราะว่ารถติดตรงเนี้ย 3 ชั่วโมงแล้ว" คือรถบรรทุกสินค้าอะครับผม มัน รถบรรทุกสินค้ามันล้มพลิกคว่ำอะครับ กัน แล้วก็ยังพลิกคว่ำ ไม่มีคน ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ก็รถติดเลยครับผม
อืม ครับ อืม โอ้ ก็ดีนะครับ เพราะมีคนช่วยบอก โอ้โฮ ครับ อืม ครับ
อยู่ตรง เขาบอกว่า "ติดมา 3 ชั่วโมงแล้ว ไม่ขยับเลย" มัน เขาก็เลยไล่ให้เข้าทางนี้ลัดไป ก็อ้อมไปหน่อยหนึ่ง แล้วเป็นรถไฟฟ้าด้วย โอ้โฮ ก็ลุ้นเอาครับ เอาแล้วแบตจะพอไหมเนาะ แบตจะพอ แล้วจะเจอปั๊มชาร์จไฟไหมนะ? เพราะว่าต้องเข้าป่า เข้าดงแล้วไงครับผม ไม่ได้วิ่งถนนหลักแล้ว
โอ้โฮ ครับ โอ้โฮ อา ก็ต้องเตรียมตัวก่อน ที่จะหาปั๊ม ใช่ไหมครับ?
อา เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไงครับ
อืม ครับ
อา เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะแวะปั๊ม ในป่า ในดง เรากะว่า เออ เดี๋ยวตรงเนี้ยเลย เลยอุบัติเหตุไปเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่า มีอุบัติเหตุตรงนี้อะครับ แต่ถ้าเลยตรงนั้นไปอะ เดี๋ยวมันก็จะมีปั๊ม ไปเรื่อย ๆ มันก็จะมีปั๊ม เพราะว่าเป็นถนนหลักอะครับ แต่อันเนี้ยก็ไม่มีปั๊ม อ๋อ คันหน้าก็โทรมาถาม "แบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์?" เราก็ "โอ้ เหลือ 20%" อะ ไอคันหลัง อะ คันโน้นก็บอก "โอ้ เดี๋ยว ๆ ๆ เดี๋ยวต้องหาที่ชาร์จแบตแล้ว ชาร์จไฟแล้ว ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องหาบ้านคน เอาอุปกรณ์ชาร์จออกมา ขอเขาชาร์จหน่อยแล้ว" อะไรอย่างงี้ครับผม
ครับ โอ้โฮ โอ้โฮ โอ้โฮ ครับ อา แล้วถ้าแบบชาร์จจากรถอีกคันหนึ่งได้ไหมครับ ถ้าแบบไม่ใช่บ้าน? อ๋อ ไม่ได้ใช่ไหมครับ อืม
ไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับ ครับ ก็ต้อง โอ้โฮ แบบ โอ้ ทีมช่างก็เลยเตรียมกันแล้ว โอ้ อยากจะเทสต์รถกันด้วยไงครับว่า เออ รถเป็นยังไง สมรรถนะเป็นยังไงบ้าง อะไรบ้างอะครับผม?

สวัสดีครับผม ครับ สวัสดีครับ
สวัสดีครับ ครับ สบายดีนะครับ?
สบายดีครับผม ครับ
ครับ ก็ช่วงนี้ก็มีเรื่องอยากจะคุยเกี่ยวกับการเดินทางครับ เพราะว่า อ๋อ ล่าสุดก็เดินทาง อือ ไปหลายที่เหมือนกันครับ ก็ไปน่านมาครับผม
อืม ดีครับผม ไปไหนมาเอ่ย? อ๋อ โอ้ จังหวัดที่ผมชอบไปเลยครับผม แต่ไม่ค่อยได้ไปเท่าไร <chuckles> เพราะว่าเคยไป มาทีหนึ่ง ที่ภู ส ดอยเสมอดาวครับผม
ใช่ อา เพราะ อ๋อ ครับ ดอยเสมอดาว อ๋อ อยู่ห่างจาก ใกล้ ๆ เวียงสาใช่ไหมครับ? เวียงสาตัวเมือง
อา จังหวัดน่านครับ ใช่ ตุม ใช่ครับ ใช่ครับผม อ อ คือบรรยากาศดีมากเลยครับผม ที่ผมไปมา
อา ผมเคยจะไปรอบหนึ่ง แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ดูแบบในเฟซบุ๊กว่าเขาเปิดวันที่เท่าไรครับ แล้วไปแบบ ไปถึงแล้วพอสุดท้ายอุทยานเขาไม่ได้เปิด เขาไม่ได้เปิดให้กางเต็นท์ก็เลยต้องกลับ ก็ไปที่อื่น <chuckles>
ครับ อืม ใช่ครับ ก็ลงมาตรงนี่ก็ได้ครับ เพราะว่าไม่ต้องขึ้นไปบนอุทยาน ลงมาตรง resort ต่ำกว่านิดหนึ่งอะครับ ก็บรรยากาศดีเช่นเดียวกัน แต่อันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ตลอด ฤดูกาลหรือเปล่า เพราะว่า แต่มัน การเดินทางมันยากลำบากมากเลยนะครับตรงนั้น เพราะว่าทางมันก็เป็นดินแดง และ ล ยิ่งถ้าเจอฝนตก อะไรอย่างงี้ครับ ถ้าไม่ใช่ Four wheel หรือว่ารถกระบะใหญ่ ๆ นี่เดินทางลำ บากเลยครับ โดนมาแล้วครับขนาดกระบะใหญ่ ๆ ยังเอาแทบไม่อยู่เลยครับผม
อืม ครับ อืม